Non, moi je l'ai pas, moi j'ai la s av celle avec les joycon, justement, heu
Par contre, Solalite on, heu, elle réutilise, heu, les croix multidirectionnelles comme Solanes avec, heu, la manette Ones. Heu, contrairement à la Switch, la 1re version où il y a pas de croix multidirectionnelle. Il y a des boutons en guise, heu, de direction.
D'accord. D'accord. Oui.
Voilà. Alors, je sais pas ce que valent, heu, l la croix.
Bon, en tout c Mmh mh, bah, en tout cas, en au niveau de l'impact émotionnel, les jeux, je pense qu'ils servent un petit peu à nous dét naine déconnecter du monde réel, heu, qui est parfois assez stressant. Voilà donc, heu
Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est c'est propre? Oui. Mouais.
c
Bon, en jouant à Zelda, heu, ah c'est un beau jeu, hein, en prenant, heu, le poney, heu, le cheval et puis, en s'évadant, heu, je sais pas si on on peut pêcher dans Zelda? Je me souviens plus de Zelda, heu, je me souviens plus si on peut pêcher, mais heu, c'est bien, je me souviens un jeu qui s'appelle, hem
Mmh mh. C'est un beau jeu, il y a des beaux paysages. Oui. <chuckles> Je sais pas. Ah. Mmh.
alors, c'est Breath of Fire sur PlayStation et bien, on pouvait c'est dans le 2, dans le 1 je suis pas sûr mais dans le 2 on peut pêcher. Et donc quand on pêche, on a un jeu avec une belle musique là, oui, l'eau est claire, elle est bleue et ça, ça aide, heu, justement, à déstresse et à heu c'est efficace. C'est efficace et ça c'est plaisant. C'est beau.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bah, oui, on concentre son attention sur quelque chose d'autre, sur d'autres paysages, d'autres univers
Les jeux où on peut pêcher, ouais. Ouais.
et heu
Que ça soit peut-être pas dans Pokémon, hein.
Oui.
Heu, dans Pokémon, le jeu est oppressant, heu, le fait de de faire combattre des animaux, c'est différent, mais les jeux où on peut pêcher, où on est dans, heu, une belle atmosphère de la nature, une belle musique, on peut voilà, heu, c'est un jeu où le monde est ouvert.
Ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh.